E una curiosità, ehm, sei più da
Eh, dimmi.
ehm, da strada, da mountain bike, gravel?
Ehm, no guarda da strada purtroppo vabbè, mio padre guardava tantissimo la cicli guarda tuttora, tantissimo il ciclismo e un po' mi ha condizionato ecco, nel <chuckles> ehm, mhmm, come dire, mi piace anche magari andare in mountain bike, però preferisco comunque la bici la bici da corsa, la bici su strada, cioè il ciclismo su strada. Eh eh purtroppo, <chuckles> una condizione sine qua non.
Come purtroppo? No, non è no, non è purtroppo, perché è una cosa bellissima infatti, ehm, ma ehm
Sì, sì, sì, sì.
da quando hai affrontato diciamo affrontato, da quando hai scoperto questa passione, ehm
Sì.
uhm, com'è cambiata la tua giornata, ehm, beh comunque no è un'attività che porta via un po' di tempo, perché comunque quando esci in bici, magari stai in giro anche qualche ora, ehm, quindi ti devi un po' comunque organizzare, cioè, non è una mezz'ora di di palestra o o una corsetta.
Sì, sì, assolutamente. No certo, certo, cer Ma guarda è un'abitudine, io non sono ecco, uno di quei dipendenti ecco, <chuckles> come dire che devono uscire ogni giorno tu dici. Io, mhmm, insomma esco un 1 volta a settimana, il fine settimana.
Sì, sì, eh, immagino quel, ho ho ho inquadrato il tipo di persona quella, sì.
Eh, il sabato, domenica ecco, ma mhmm, quindi ecco, magari condiziona un po' il fine settimana, però, ehm, perché chiaramente magari il sabato sera magari non esco perché la domenica mattina devo devo devo uscire in bici, però ecco, ehm, è in realtà un qualcosa che pro ti po procura tanto, <sucks teeth> ehm, tanto piacere, tanto cioè, mhmm, in generale è un qualcosa che ti restituisce tanto, eh, e quindi lo fai con tranquillità.
Sì la sensazione che ho è la sensazione che ho che quando, ehm, magari esci in bici già, ehm, subito dopo il primo chilometro, ehm, senti che la giornata è è svoltata in positivo no, perché comunque
Sì, assolutamente.